Jam 7.00 jam 7.00 malam? Iya.
Iya jam 7.00 malam, heeh, udah sepi tuh, udah nggak ada lagi orang yang, keluar ke sana kemari tuh nggak ada lagi gitu, sepi banget dan ketika sepi itu, saking sepinya tuh kayak suara jangkrik aja kedengeran gitu jadi kayak kayak bener-bener sunyi gitu sepi dan kayak jalanan itu kan pada gelap semua tuh karena kan, eee eee, lampu lampu jalan tuh kan nggak ada, lampu jalan nggak ada, belum ada listrik, nggak ada gitu, jadi memang bener-bener sepi gitu terus kayak kayak hal lain yang, eee, ak saya lihat beda itu adalah, ketika, eee, misalnya kayak ada acara kayak kedukaan atau misalnya ada apa ya, kayak ada disana tuh yang spesifik itu memang kalau kalau misalnya kayak ada acara nikahan gitu kan pasti ada acara tuh dirayain, nah tapi yang unik itu disana itu adalah, ketika ada orang meninggal gitu, itu juga ramainya tuh bisa ngalahin orang nikahan.
Oke. Wah. <chuckles> Iya. Belum ada, iya, listrik nggak ada, betul. Heeh. Heeh Heeh. Betul. Iya. Ramai juga waduh.
Ramai jadi ramainya tuh karena maksudnya, satu penduduk desa dateng semua terus keluarganya yang meninggal dari desa-desa sebelah tuh pada dateng semua, gitu jadi pada rame banget dan, eee, setiap orang misalnya tuh di sana tuh punya kebiasaan kalo misalnya tuh kita datang ke acara entah itu acara nikahan atau misalnya, ada acara terlebih ke acara ada acara dukacita ya, itu tuh biasanya tuh, eee, apa namanya tuh dalam tanda kutip pamali datang dengan tangan kosong gitu, jadi kayak kayak
Oke. Heeh. Hat eee, dukacita. Ya. Pamali? Oh, harus bawa hadiah gitu, bawa bekal.
Harus. Eee, bawa sesuatu gitu, jadi kayak jadi itu tuh nanti timbal balik gitu Mas, gitu, jadi kayak, eee, misalnya ketika ada keluarga kita yang meninggal kita datang kesitu tapi nggak tangan kosong, kayak kita bawa sesuatu, entah kita bawa bawa hasil bumi, kalau uang agak jarang karena kan di sana iya jadi rata-rata tuh bawa kalau nggak bawa hewan berarti bawa hasil bumi, kayak gitu, tapi jadi nanti tuh kayak timbal balik gitu Mas, kayak kebalikan s nanti ketika orang lain orang lain ada kedukaan atau ada acara, nah gantian kita yang ke sana gitu, kita yang bawa sesuatu, jadi kayak, saling gotong royong gitu.
Oke Oke. Iya. Oh gitu. Hmm, oke. Menarik sekali Oke, nah